Расскажи, как ты отличаешь интуицию от страха или желания?
Ну, я вообще не могу это отличить, потому что это одно и то же. На самом деле, не существует такое.
Мгм. Так. Ага, то есть ты так это видишь?
Да, я вижу это так, потому что, э, ну, смотри: я занимаюсь Таро, <laughs> и я знаю, как это работает.
М. Так, оу. Интересно, так, так. А можно тогда поподробнее? Расскажи пожалуйста, очень интересно.
Мгм. Я зна Ну, я не тот, кто там, конечно, в последней инстанции, но вот как я это вижу, то я тебе, конечно, расскажу. Смотри.
Ага. Так.
Что такое интуиция? Это действительно или же страх, или же желание, но чаще всего это страх, потому что чаще всего интуиция нам говорит: "Нет, нет." Вот, смотри, наш мозг устроен так, чтобы сохранить это з главная задача- сохранить жизнь.
Мгм. Мгм. Так.
И вообще что-то новое всегда кажется что-то опасно, то есть
Мгм.
То есть, ну, раньше так и было, это так и запомнилось нашему мозгу, это такая, э, генетическая память. Вот раньше, если это там первый там древний-древний какой-то человек встретил новое племя, понимаешь, ну это действительно опасно.
Мгм.
Потому что непонятно, они там л людоеды, не людоеды, да? Точно также там переместиться на новую там, я не знаю, местность. Был жил на равнине, переместиться в скалы- это опасно, можно упасть там. Точно также, я не зн ну, мо много опасностей. Мозг знает, что новое- это очень опасно. И никогда, если ты, например, захочешь сменить работу, мозг тебе не скажет: "Иди, конечно, иди, конечно, с ы это так хорошо." Нет, он начинает те думать, подкидывать какие-то страшные сюжеты, типа вот: а вдруг ты там вот прям такие прям у утрированные сюжеты часто мозг еще подкидывает, знаешь, типа Вот, там, а вдруг, ты станешься, вот пойдешь, там не получится, останешься без денег, с квартирой тя выгоню, вы
Так. Мгм. Так. Мгм. Хм. Ш Ага, соз создает состояние сомнения, да, чтобы сомневался в себе человек. Отчасти.
Да, и человек это принимает за интуицию, и и не меняет ничего в жизни. Понимаешь?
Да, и вот вопрос тогда, а как тогда этому противостоять? Ведь иногда, э, и судя по тому, как в мире много чего интересного бывает, то страх отчасти является, скорее, той дверью, которую нужно открыть. То есть, есть обстоятельства, кад э, когда страх, он действительно как бы говорит: "Нет, ты вот не надо пальцы там в розетку, там, условно, да, или там, м, <chuckles> нечего дорогу там переходить."
Ага. Ну да, если ты Вот, да, да, да. И да, есть, э Да, то есть надо включать логику. Если ты видишь, что, например, какая-то огромная собака на тебя бежит, ну, это понятно, что надо куда-то прятаться, там я не знаю, кричать, но как-то спасаться. Потому что это действительно обоснованный страх. Или ночью там какой-то темный переулок, э, лучше, наверно, обойти где-то там под фонарями, потому что, э, а у тя страх какой-то, да, вот ты смотришь, та, а это как-то так тревожно. Лучше туда это тоже обосновано, понимаешь? То есть, э, как бы, а вот это, ну, это опасно. Э, ну вот раньше древние люди, они вот как там, жили и жили, да, вот как тра когда-то там были какие-то перемещения народов, и то там целыми группами, да.
Мгм. Мгм. Так.
А Вот почему, кстати, п до сих пор так тяжело адаптироваться в новой стране, да, потому что мы подсознательно же тоже воспринимаем вот, э, что-то новое
Опасность, да.
Да, вот оторваться от своей группы это тоже опасность. И получается
Мгм.
вот как вот надо, о мы уже не те древние люди, которым действительно страшно было выйти из пещеры, понимаешь. Уже не так много опасностей. Если ты анали ну вот ты чувствуешь, ты хочешь поменять работу или даже профессию, да, вот ты видишь, мозгом, какие-то перспективы, ну как бы, у нас мозг работает очень странно. Ты можешь там 10 минут, э, вспоминать, сколько будет 2 плюс 2, но при этом в этот же момент твой мозг, а, как бы считывает, анализирует и делает выводы, каждую секунду с э т с очень много информации, да.
Мгм. Так. Мгм.
То есть
Ну да.
Получается, если твой мозг тебе говорит: "Не иди менять работу". А ты себе подумай, на анализ сделай такой. Ф вот если я поменяю работу, там туда-сюда, вот ш какие перспективы меня ждут. А если вот действительно я там вот не смогу, да, н там не получится, ну что, ну это же неопасно, согласись. Можно же еще раз поменять или вернуться на работу, но это ж нет такой опасности какой-то.
Так. Ну да. То есть то есть, когда страх может быть необъективный абсолютно.
Конечно, это, да, э это не интуиция, это нормально. И как бы, надо отличать, объе да, объективный страх- это когда там темный переулок. Кстати, вот, э, когда ты встречаешься с новым человеком
Мгм.
и твой, а, мозг, ну да, это не этот человек, который х хочет с тобой, например, подружиться, да. И он, как бы, там, старается быть хорошим, а тебе что-то говорит: "Беги, не хочу, не надо, не нравится, что-то не то". Вот это скорее всего правда. Это вроде тоже как интуиция тебе говорит, а на самом деле тоже мозг уже что-то считал в этом человеке, что ты еще не уловил и не осознал, какие-то жесты, какие-то мимику, что-то, опасность какую-то считал, и скорее всего это говорит тебе правду. То есть вот это, ну как бы, вроде бы, да, интуиция, понимаешь?
Так. Мгм. Мгм. Интересно. М, слушай, интересный кстати ва вариант. А, хорошо, тогда получается так, что, а, страх, э, есть вот такой вот объективный, который инстинктивный страх. А есть, получается, страх, э, достаточно субъективный, который больше похож на, м. Так вот, если человек не имеет какого-то профессионализма в каком-то навыке, то он боится проиграть в чём-то, да или провалиться, получается что это не совсем уж и страх. Это что-то другое.
Да. Мгм. Мгм. Да, да. Мгм. Ну это страх. Почему не страх, а что это? Ну, страх провалить-то, а не не н
Но это же не страх инстинктивный.
Ну это тоже. Щас это безопасность, потому что, если ты на работу пошел, а у тебя не получилось, и ты остался без денег, это что, а, нормально остаться, там, без квартиры и без еды. Это же тоже как бы опасно. Нет? Ну н
Ну а е ну а если ты при этом, ам, одержишь успех, ведь тогда это получается не совсем правильный страх?
Ну так вот о чем я тебе говорю, это всегда будет этот страх, это просто твой мозг тебя предупреждает. Ну как бы не то, что предупреждает, он не хочет, чтобы ты. Вот здесь работа плохонькая, ну здесь начальник самодур, 3 копейки зарплата, ну мы же здесь всё знаем, нам же здесь нормально, мы привыкли, не надо никуда идти. Вот это всё время тебе мозг будет говорить, понимаешь, он любит то, что привычно. Вот. А когда ты начинаешь действовать, этот страх уходит, мозг такой: "Ага, он пошел куда-то там н на собеседование, там всё нормально, его никто там не тронул, всё хорошо, нормально, продолжаем". Вот уже меньше страха, понимаешь. "Ага, он пришел в новый офис и всё нормально. Никто, никто его не обижает, никто не хочет его там это, нет, всё нормально", вот. И тогда страх рассеивается вот этот, когда мозг понимает уже, что, ну опасности нет.
Ведь боль Вот. Мгм. Мгм. Мгм.
Так.
Но получается что если страх возникает на уровне вот этой вот, такой внутренней какой-то там неуверенности или мысли что что-то может пойти не так или там у меня не хватает знаний
Это интуиция, вот люди говорят, что это интуиция и ничего не делают. Многие люди верят, что это интуиция, они такие: "А! Не, что там внутри мне говорит, не иди туда." Ну, и не идут. Ну и ту теряют шансы, так сказать.
Мгм. Вот, и вот вопрос: тогда получается, что в таких ситуациях чаще нужно идти наперекор страху этому?
М, ну этому страху да. В этом, в этом случае надо провести аналитику, факты проверить, ну это подумать, как бы, ну это, что там там н как бы логически мыслить, вот что я хочу сказать. Вот если я пойду, вот что я будет там, а если не получится тоже провести вот это сделать выводы, взвесить и уже принимать это решение на основании каких-то фактов, выводов и логики, а не вот этой, как бы, интуиции.
Вот. Мгм. Мгм. Окей. Мгм. Хорошо, тогда тогда, такой встречный вопрос: как понять, действительно ли это страх или интуиция? Например: человек ы
Дак нету интуиции, я те хочу довести до этого. Нету инт
А, её нет. А, её нету её нету.
Нет, я тебе объясняю, что вот тэ то, что тебе постоянно говорит интуиция: "Не иди", это просто вот страх, мозг, который хочет тебя сберечь от нового. Не бывает интуиции у него. Вот то, что ты
А! Окей. Но ведь иногда же она права. Вот эта в мысль в голове, она же иногда права.
Н Ну, вот когда тебе это говоря я ж те сказала, да, говорят по поводу вот, м, человека очень часто права, потому что мозг проанализировал что-то, понимаешь, там св 1 000 000 000 секу я не знаю, 1/1000000000 секунда, он считал с человека информацию, проанализировал, сделал вывод, ты это не осознаешь. И он тебе пытается сказать, этот человек плохой, опасный, уходи. Это вроде бы как интуиция, на самом деле это мозг так работает. Он так считал очень быстро информацию какую-то невидимую, и тебе выдал вот его, вот типа под типа как будто это интуиция.
Ага. Мгм. Мгм. Так. Но в этот момент, ты же, поскольку ты не отдаешь себе такой осведомленности, почему от этого человека нужно бежать, то ты не можешь отчасти логически помыслить, что не что здесь не так.
Нет, ну можешь, вот лучше послушать это. Ну вот к э, касаемо людей, да, лучше или касаемо каких-то вот тоже, э, вот, например, улица та же, да: "Не иди туда". Вот тоже мозг что-то считал, понимаешь, ты что-то не видишь, а он что-то незаметное заметил- лучше не иди.
Мгм. Мгм.
А если же это, например, вот как что-то новое, которое те на поможет развиваться, он тоже, он будет тебя оберегать от этого. Тогда вот лучше уже апеллировать логикой.
Мгм. Мгм. Мгм. Интересно. То есть, если это что-то связанное с таким, э, неосознанным с подсознательным эффектом, то тут стоило бы послушать, потому что мозг уже видимо заранее успел это всё, м, проанализировать. Но если это достаточная ре реакция на какое-то, д пож позволю себе сказать, медленное событие, которое о котором можно логически подумать и принять, о, там где можно принять решение, на основе фактов, тут нужно уже работать, с так сказать, мозгом, да?
Да. Мгм. Да. По Да. Да. Да. Да. Да, да, да. Потому что никогда мозг тебе не скажет иди вот, ну, типа интуиция будет говорить не иди, но это там, я же говорю, да вот он тебя так бережет. Поэтому лучше все-таки, ну, если ты будешь это слушать, ты никогда не будешь развиваться, ты будешь в этом болоте, в одном и том же. Потому что всегда, чтобы ты новое не захотел, всегда тебе вроде бы, как интуиция будет говорить: "Не иди, страшно". Ну, а что, на одном месте всю жизнь сидеть, тоже страшно, нет?
Мгм. Так. Мгм. Да.
Поэтому, да, лучше принимать на основании логики это решень А если вот в моменте где-то какие-то ситуации, люди какие-то вот что-то такое происходит, не садись в этот автобус там, что-то такое, да вот. То есть мозг уже, да, посмотрел, вот он этот автобус какой-то там, не знаю, вот он он вы выцепил в этом автобусе какого-то там социопата, который может на тебя напасть, понимаешь?
Интерес Интерес Так. Мгм.
Он тебе дает сигнал, не иди туда, потому что он его уже в увидел, а ты его своим зрением не видишь еще.
М.
Поэтому, вот лучше, да, вот так вот. В момент
Интересно, а вообще много людей страдают такой проблемой, что они не могут вот вообще отличить всё это?
Да, все почти, почти, ну в 99 %, да, и очень много людей
А почему так?
А, я не знаю, почему доверяют интуиции, доверяют каким-то, вот, э, н ст во-первых, ну Страх и эти люди- это одно целое, и вот страх движет, м, да вот и их поступками, и это нормально. Это же природа, вот это же наша природа так устроена, вот чтобы мы новое не пробовали, потому что это всегда было опасно. Сейчас, конечно, тоже иногда опасно, но уже не так сильно, как раньше. Вот это наша природа, а как мы можем пойти, вот только осознанно идти против природы. Вот когда что-то хочешь новое ры Ну, сы ты, ты много видел людей, которые вот, м, развиваются, ну, <grunts> основная вот масса людей, они же не развиваются, они же хать ну, боятся. Они бы хотели там разбогатеть, стать миллионерами. И вот, <grunts> да, вот такой мужчина какой-то сидит там, а, в своей однушке, он хочет быть миллионером. Ну вот и и ему там работает на заводе, и вроде там, ну, брось завод, иди на ра на бизнес какой-то открой, ну. И он не пойдет, потому что из-за этого страха как бы, ну как бы интуиции, понимаешь. И таких вот б большинство людей на самом деле. Очень мало, кто вот, <grunts> идет вот, да, принимает этот страх и всё равно делает какой-то шаг. Это так, ну, это д это же трудно, потому что ты идешь против своей природы. Ну, как бы этих людей можно понять. Я я не осуждаю ни капельки вообще, ну, как бы сто процентов понимания.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, стоять на месте. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Интересно. М, хорошо. Ага. Да. М. Хорошо, а вот тогда обратная сторона, что, э, если, у человека возникло просто желание что-то сделать, и вот он, ну в позитивную сторону, то есть, как он поймет это его внутреннее желание или это вот этот внутренний голос, то есть, ж как они, как люди называют интуиция. То есть, обратно страху, наоборот сделать.
Мгм. Ну да. Ну, если это что-то такое просто, ну, с что именно сделать? Я не знаю, пойти но если это что-то купить, ну что сделать, там руками что-то сделать, это нь не опасно. М мозг скажет иди делай. И особенно мозг скажет иди делай, если был такой опыт. Если, например, ты уже эмигрировал, у тя всё хорошо сложилось, в следующий раз ты захочешь, э, ну как бы будет нормально мозг, тебе не будет мешать. Потому что у него уже есть опыт, что вот на ну, с не опасно, всё нормально, ну и иди меняй еще раз страну, да. Поэтому надо побольше позитивного опыта, именно позитивного, тогда т тебе вот эта, как бы, интуиция будет разрешать больше.
Мгм. М Мгм. Мгм. Окей. Мгм. Интересно. А вот иногда у человека спрашивают: "Слушай, а вот почему ты пошел, вообще, той дорогой?- А, не знаю, вот так вот. Вот так вот мне в голову пришло". Вот что это? <chuckles> Ага.
Вот это Вот я тебе говорю, вот. Вот это я тебе говорю, мозг считал что-то, он что-то увидел там, то есть то, что ты не увидел еще, он уже как-то проанализировал и выдал тебе вот: "Не иди туда, иди туда", понимаешь. Вот в этих случаях надо слушаться, вот что тебе говорит внутренний ну, как бы, ну это и есть внутренний голос, это неосознанно, это подсознание. Можно, в принципе, наверно, сказать, что это и интуиция, нет?
Мгм. Интересно. Хм.
Не знаю.
Хм, слушай, ну ин ну интересно получается, что когда ситуация позволяет что-то п а, подумать о чём-то и логически помыслить, значит, м, это уже это скорее больше эмоциональный фактор, а если это что-то такое резкое и быстрое, то это уже можно, ам, <chuckles> так сказать, сформулировать это как что-то другое. Ясно.Слушай, ну это очень интересная глубокая тема, на неё можно, наверно а общаться в целом вечность, поэтому спасибо тебе большое за то, что показала всю эту разницу, рассказала. Это было очень интересно и был бы рад поговорить ещё.
Наверно. Да. Да. Да. Да. Тебе тоже спасибо за вопросы. Пока!